Mhm, genau. Also, das habe ich sowieso, äh, steuerlich abgesetzt immer, das Ticket an sich. Ähm, aber, genau, habe dann ja eigentlich noch mehr bei den Fahrtickets, die ich generell für die Shows ausgebe, was ich dann auch noch obendrauf für die Steuer halt mit ein angeben kann, falls es das ist, was du meintest, oder? <laughs> Okay. <laughs>
Mhm. Ja ich Ja, ja, also, ich sehe da, du bist ja eh schon, äh, <laughs> ganz gut informiert und ma machst du eigentlich schon ganz gut. Ähm, genau, ist dann d quasi die Rente das eigentliche Thema, wo du sagst: „Okay“ weil du sagst, ja also, ich bin ja auch noch relativ jung, ähm, wir kriegen da nicht viel von der Rente ab und ich verstehe voll, dass dir das da, äh, Sorgen macht. Ist das quasi dann so diese eigentliche ja, ähm, das eigentliche Thema, was so 'n bisschen die Angst auslöst oder dich überfordert, wie du das Thema am besten angehen sollst? Oder gibt's da noch vielleicht 'n wichtigeres Thema?
Ja. Ähm, es überfordert mich schon, dieser Gedanke, weil ich auch eigentlich andere Prioritäten momentan habe. Und das ist so schwierig, weil meine Priorität wäre eigentlich, dass ich jetzt gerne sparen würde. Ähm, also, erst mal würde ich gerne meine Finanzen gerade aufbessern wieder. Äh, das ist eigentlich die 1. Priorität, die Finanzen aufbessern, einen größeren Puffer aufzubauen, ähm, und gleichzeitig den Studentenkredit so schnell wie möglich loszuwerden, weil ich da ja auch monatlich Zinsen habe, damit ich, äh, da schneller von wegkomme und die f mir sparen kann sozusagen. Wenn ich's so weiterlaufen lassen würde, wie die monatlichen Kosten sind von dem oder die Raten, die monatlichen, dann wäre ich so in 2,5 Jahren circa durch damit. Aber es war eigentlich meine Prio, dass ich da vielleicht viel schneller mit durchkomme, damit ich nämlich meine nächste Prio angehen kann. Ich würde nämlich gerne dann auch sparen für 'ne neue Wohnung. Ähm, ich würde gerne in eine größere Wohnung ziehen, so in 3 Jahren habe ich mir ungefähr überlegt, da macht's Sinn. Ähm, genau, da muss man ja auch für sparen und dann hat man ja vielleicht auch noch 'n paar Urlaube und dann beschäftigt einen auch das Thema Rente, das so <snorts> über allem schwebt irgendwie und da denkt man sich: „Ja, w wo soll ich 'n jetzt überhaupt anfangen?“ Ja.
Mhm. Mhm, also, da kann ich vielleicht 'n bisschen weiterhelfen. Es kommt so der Wir 'n bisschen der Wirtschaftler aus mir durch. Es kommt, äh, grad bei dem Kredit auch drauf an, welchen Zinssatz du darauf zahlst. Wenn das 'n Studentenkredit ist ich weiß nicht, ob du den bei der Bank o äh, aufgenommen hast, aber weißt du da den Zinssatz, den du da zahlst?
Okay. G gerne. <chuckles>